Wah, basic genre itu sebenarnya aku tipe orang yang bisa dengarin semua lagu, jadi
Semua lagu oke, semua genre, ya. Iya.
Betul, semua genre, jadi mau dari R&B, pop, eee, metal, K-pop, iya sam
Oke. Oh, gitu. Luas, ya, range-nya, ya, oke oke oke.
Luas banget makanya, eee, dangdut juga, lagu Jawa, terserah deh, aku dengarin semua.
Oh gitu? Iya iya iya iya, mantap mantap. Soalnya kalau udah ngomong dari metal terus ke K-pop kayaknya cukup iya, itu cukup jauh, gitu, range-nya berarti, oke oke oke. Nah, terus jadi dengarin nggak, nih, lagu-lagu yang apa, ya, banyakan kalau baru sekarang, ya, aku n kurang ngikutin, nih, kalau kamu gimana, nih, gu lagu baru?
<chuckles> Betul. Kalau aku, sih, yang sekarang lagi ngikutin banget, tuh, eee, kebanyakan di R&B, ama K-pop, sih, yang aku paling sering dengar, kayak misalnya kalau, eee, aku tuh, ngikutin banget The Weeknd.
Oke. Mmm. Oke, itu R&B, ya The Weeknd, ya, oke, lanjut.
The Weeknd. Mmm, R&B bisa, terus dia kan lebih ke 90s gitu, ya, taste-nya terus ngikutin lagu-lagu Indo juga, ya, Indo tuh mmm.
Yap, mmm, mhm. Oke. Nah, Indo, nih, Indonesia, nih, apa, nih, yang yang paling diikutin sekarang, nih?
Kalau Indo aku tuh, ngikutin banget, mmm, ini, eee, lagunya Tulus, eee, Maliq& D'essentials. Terus, banyak sih. <chuckles>
Oke. Oh kayaknya, keliatan, nih, seleranya, oke oke. Udah kurang lebih udah bisa me memahami sih. Cuman
Mmm.
gini, deh, dengar lagu indie nggak? Indie lagi naik daun dalam 5 10 tahun terakhir, kan Indonesia banyak banget, gitu, Nah, ini dengerin nggak, nih, hmm, indie-indie Indonesia, nih?
Iya.